Ah, kalau aku sih ya, pada waktu itu ya sedih sih, sempat kayak males mau ke mana-mana, gitu. Wah, yang aku mau dapetin ternyata nggak bisa, gitu. <chuckles> Jadi
Mmm. Eee, tapi kalau misalkan jadi kan, Kakak jadinya kayak, eee, ngerebut cewek teman Kakak. Iya, jadi kayaknya ceweknya kayak selingkuh, tapi bagus juga ya ceweknya untuk menolak Kakak.
Ngerebut dari teman. Enggak, aku sebenarnya aku tuh enggak enggak, apa ya, aku tuh enggak enggak berusaha menjadikan dia itu pacarku, enggak sih. Aku cuma pada waktu itu ungkapin doang gitu, aku tuh suka, gitu, aku tuh senang, gitu loh, aku cuma ngungkapin doang. Jadi, nggak ada istilah aku tuh pengen merebut, enggak, gitu. Tapi kalau dia dengan dengan kesadaran diri mau putus sama pacarnya yang notabene teman aku, ya menurut aku ya, itu bagus. <chuckles> Aku harepin gitu, gitu.
Oh, cuman ngungkapin doang, gitu. Iya. Ya ampun, jadi lebih milih cinta nih daripada persahabatan. Huh.
Iya sih, kalau kalau di aku sih kayak gitu. Jadi, namanya masih belum janur kuning melengkung, istilahnya, belum ada ikatan pernikahan, kalau menurut aku sih fine-fine aja sih, heeh. Nggak ada tuh yang namanya dimiliki. Kan memang belum sah kan secara akad gitu, yang penting kita nggak nggak selingkuh aja, kita nggak nikung aja, kita kita cuma baik-baik aja kayak kita nawarin, eee, proposal cinta istilahnya, cie. Heeh. Nih, kalau Kakak gimana nih? Kakak misalkan pernah nggak kayak ngalamin, apa istilahnya, apa ya, eee, patah hati sama mungkin, eee, ditinggal selingkuh gitu, pernah nggak kayak gitu?
Ah. Oh. Oke oke. Mhm. Mmm. <laughs> Oh, oke-oke. Hmm. Mhm. Mhm. Mmm, kalau ditinggal selingkuh belum pernah sih, Kak. E Iya, jangan sampai ,ya. Wah, bisa-bisa trauma seumur hidup itu. <laughs> Iya, bisa-bisa i bisa hilang kepercayaan juga jadinya. Jadi trust issue tuh, kan. Eee, paling patah hatinya kenapa ya, justru, <sucks teeth> eee, mungkin karena, e patah hatinya tuh karena enggak bisa bersama lanjut, gitu, kali ya. Mungkin ke eee, si cowoknya terlalu, mmm, <clicks tongue> posesif sebenarnya, kayak sayang, gitu, cuman terlalu posesif, mungkin jadinya ya patah hatinya karena itu sih.
Wah, bagus baguslah <chuckles> jangan sampai mengalami. Heeh. Wah, trauma itu, Kak. Bener, nggak hilang-hilang itu. Heeh. Nah, bener. Heeh. Mmm. Heeh. Oh, oke oke. I See, tapi kalau posesif sebenarnya kalau masih dalam tahap wajar, bagus sih. Cuma posesif yang berlebihan itu yang nggak bagus. Kayak dia itu misalkan, "Kamu udah makan belum?", gitu. "Kamu udah mandi belum?", gitu, udah, apa ya, istilahnya, "Mau bobo belum?", gitu. bagus sih. Heeh.
Mhm. Iya. Nah, itu dia. Iya, kayak merasa terkekang, gitu kan, jadi, eee, ba eee, sebenarnya kayak ba eee, bagus sih kayak merasa di dicintai gitu ya, kayak merasa dicintai ugal-ugalan. Cuman jadinya tuh kayak terkekang. Nah, itu, eee, mungkin yang bikin patah hatinya gitu jadi kayak, eee, harus berpisah karena, eee, merasa terkekang gitu sih, jadi bikin patah hati, git
Heeh. Bener banget. Oke oke. Pernah tapi pernah nggak ada hal positif itu yang, mhm, bisa Kakak pelajari dari pengalaman patah hati?